Слушай, я хотела пообщаться на такую тему. В общем, у меня сейчас такая дилемма, как мне, а, выстроить баланс, а, в а общении с людьми. А, и и пребыванием с самой собой. Дело в том, что, а, раньше, а, у меня, э, было масса общения. Оно просто было какое-то бесконечное, с таким огромным количеством людей, а, и пэ п п по в профессии, по, там, труд деятельности, по, а, в м, различным, ам, другим, м, факторам. У меня просто так получилось, что я просто прям была таким экстравертом экстравертом, немножко вынужденным, правда, но тем не менее. А, а потом, э, у меня, а, произошло резкое изменение в жизни. Я переехала, и у меня было практически несколько лет такого, ну, практически одиночества.
Так. Понимаю.
И сейчас да, и это была резкая очень перемена. И, э, сейчас я опять переехала, и я пытаюсь найти какой-то вот здоровый баланс. А, потому что я так себя очень хорошо чувствую в, а, на данный момент, да. В то, в этот период жизни в, а одиночестве, а, и, но я понимаю, что мне всё-таки нужно, так сказать, обратно выходить в люди. А, и, ам, вот пытаясь найти вот этот вот, да, какую-то вот здоровую, что ли, а, к какую-то грань или здоровый баланс вот между общением и одиночеством. Ты бы не могла мне подсказать, а как и как это искать?
Ого. Да, конечно, давай с тобой попытаемся, а, вместе разобраться в этой теме. И, ам, да, конечно, очень понятно, что у тебя была раньше другая деятельность и было огромное количество общения. Да, сейчас, э, жизненные обстоятельства изменились, и ты, ам, стала, да, м, больше времени проводить, а, наедине с собой, что, конечно, безусловно, тоже важно. Тем более, и я ты сказала, что ты наслаждаешься, да, и тем временем тебе нравится проводить, э, время с собой. А, скажи, пожалуйста, а тебя утомляло вот такое вот, м, а, большое, огромное количество времени, которое ты проводила в обществе, и вот само общение с людьми? А, или ты, м, тоже чувствовала себя комфортно в тот период, когда это было в твоей жизни?
Мгм. Да. Мгм. Ты знаешь, а я чувствовала себя очень комфортно, потому что я была, м, гораздо моложе, и у меня, м, была такая деятельность моя, связанная с па с профессиональная, с организацией, м, мероприятий. И, а, я как бы постоянно находилась в, общении, и, э, в какая-то всё время движуха происходила вокруг меня, и я как бы этим очень са сам деле сильно наслаждалась. А потом, а, а, так произошло, что ий я там, да, переехала и так далее. Я, а, вообще просто, м, у меня как-то резко желание пропало общаться с людьми после там некоторых определенных каких-то событий, и, а, я погрузилась в себя, и я прямо так стала наслаждаться этим одиночеством. Но, мне кажется, прямо чересчур, потому что вот, э, сейчас я уже себя ощущаю, что, м, необходимо иметь какую-то вообще связь с внешним миром, а. И больше общаться даже вот с моими какими-то близкими людьми, с которыми я совсем задвинула свое общение. А, но вот я как-то даже, что ли, заставить себя не могу. Вот я те даже конкретный пример сейчас могу рассказать.
Здорово. Давай.
Вот смотри, сейчас на носу праздники, да, Новый год, например. И меня там пригласили туда, и меня пригласили сюда. А, я там могу справить праздники мои с родственниками или могу пойти в сц э, с праздновать праздники, Новый год, например, с друзьями. А я вот
Так.
понимаю, что я не хочу никуда идти, я хочу остаться и быть дома одна в Новый год. Вообще со мной такого никогда не было в жизни. А, но вот у меня, тем не менее, вот такое желание. И я даже вот, ну, в пытаюсь понять, э, нормально это, ненормально. А, ну, или я настолько привыкла, и с мне стало комфортно быть одной, что я даже вот не могу, а, такой праздник, который всегда я справляла очень там шумно, с большим компанией людей. А, ну, и даже вот там последние годы я исправляла, ну, там, в кругу близких, например, да, не так шумно уже. Ну, вот у меня вот в этот Новый год совсем вот такое желание, и, а, в баланса тут совсем, мне кажется, нету, и вот ш что делать?
Интересно. Да, понимаю. Да, понимаю тебя, конечно, с, э, течением жизни меняются обстоятельства, меняется человек внутри, да. Меняются его потребности. И, конечно, это, м, знаешь, что мне нравится вот в твоём монологе, в том, что ты рассказываешь- э, это то, что ты всё же слышишь себя. То есть ты говоришь о том, что мне нравится это одиночество, я им наслаждаюсь. Да, я понимаю, что мне необходимо, э, коммуницировать с людьми и, м, да, проводить с ними время. Но тем не менее, ты честно признаешься себе, что очень важно и на самом деле очень ценно И, м, не каждый, знаешь, себя вот так вот анализирует глубоко и способен себе действительно откровенно сказать про себя, что, мне да, вот у меня вот такое сейчас одиночество, но я им наслаждаюсь! Оно приносит мне удовольствие! Э, это круто на самом деле, что признаешься себе в этом. Э, но если, о, мы с тобой вот сейчас попытаемся, да, порассуждать на тему того, что же всё-таки делать тебе, да, вот с этой вот, о, насущной, да, ситуацией, предсхо предстоящей, идти ли тебе, да, к друзьям или к родственникам? Или, м, там, навестить и тех, и других? А, да, или вообще никуда не ходить. М, ну конечно, наверно, э, м, здесь, о, необходимо отталкиваться именно от, о, твоего внутреннего ощущения, твоего внутреннего настроя. Потому что если ты через силу пойдешь, э, м, да, вот, о, от отмечать какой-то праздник в ко в ту илиную компанию, не зависимости, о, какую ты выберешь. Э, то, конечно, о, возможно, это тебе не доставит никакого-то никакого удовольствия. И ты скажешь: "Ну вот лучше б я, а, провела время так, как мне бы было интересно". Э, с другой стороны, конечно, м, возможно, и нужно рассмотреть такой вариант, чтобы, там, например, эм, ненадолго сходить, да, ко своим, м, друзьям или к родственникам. Там, да, сходить на пару часов, э, да. Их обнять, э, вот, о, встретить вот эти первые часы праздника. Ну и потом уже, да, поехать и вот, о, м, к себе домой, да. И, м, соответственно, уже провести время- завершить этот праздник так, как ты хочешь. То есть можно рассмотреть вот, э, разные варианты. Какой тебе ближе?
Да. М. Да. Да. Да. Мгм. Слушай, я, кстати, вот, э, а, я, <grunts> во-первых, х хотела вот сказать, что я с тобой совершенно согласна в плане того, что если ка наступать, э, себе на горло и делать то, что не хочешь, действительно, это не принесёт никакого удовольствия, и в этом нет, э, особого смысла. То есть, э, чувствовать себя н некомфортно и иметь, э, конфликт с самой собой, э, из-за того, что я делаю то, что я не хочу, э, этого, конечно, делать не стоит. Но вот, знаешь, я как-то рассматривала встречу Нового года как раз-таки ш э, именно аж, то если я его встречаю с кем-то, то я должна там присутствовать, да, в 12 ночи. А вот сейчас ты мне сказала, что може мо как бы совместить это. И я, например, могу сходить до ещё в старом году, э, например, там, к друзьям и даже к родственникам, и туда, и туда я могу заскочить. А вот сам Новый год я могу провести дома. И в в этом нет ничего такого. М, то есть, э, наоборот, вот у меня такое желание. И, э, я думаю, что мои близкие, они же должны меня понять. Потому что некоторые друзья меня уже начинают называть: "Вот ты совсем дикая стала, никуда не выходишь!" И меня это, знаешь, немножко так задевает. А, хотя я объясняла, что у меня сейчас просто такой период, и мне хорошо одной, мне это необходимо. Э, но вот тем не менее мне очень понравился вариант, э, того, что я могу пообщаться и с теми, и с другими. И, э, потом в результате встретить Новый год, как я хочу. И всё это совместить там в несколько часов.
Да, понимаю. Конечно. Да, понимаю. Да, конечно, абсолютно с тобой согласна. И ты тем самым, э, выполнишь, да, и свою социальную роль, да. И поздравишь и друзей, и родственников, и не отколешься уже, да, от от стаи, да, скажем так. И, эм, и собственно, да, и они будут рады тебя видеть. И тем не менее, ты, э, всё же выберешь, э, в первую очередь своё желание, да. И проведёшь и встретишь Новый год именно так, как, э, этого хочется тебе. Поэтому, да, я думаю, ам, что стоит прислушиваться к себе, и у тебя это здорово получается, судя по твоим рассказам. Э, поэтому, да, э, можно использовать такие варианты.
Да. Мгм. Да. Да, спасибо огромное. Я, э, в вот, о обязательно, э, прислушаюсь к себе, потому что это немаловажно. Это, э, как раз-таки, э, то, что я пытаюсь последнее время делать, э, для своего хорошего эмоционального состояния: прислушиваться к себе и понимать, что мне нужно и что мне важно. Э, для того, чтобы себя восстанавливать и чувствовать хорошо. И вот мне мой внутренний голос говорит как раз-таки сделать так. Ты сейчас как бы я всё это услышала. Проговорила с тобой, услышала саму себя в очередной раз. И ты как-то подтвердила так хорошо мои мысли, э, что я теперь точно знаю, как я буду отмечать этот праздник. И, э, у у знаешь, главное даже найти баланс не только между общением и одиночеством, но ещё вот баланс вот этот вот внутренний. Я думаю, что если я, э, буду соблюдать его, то вот как раз-таки этот общий баланс и получится. Спасибо тебе огромное за такую приятную беседу, то, что ты меня выслушала, и, э, вот мне такую идею подала. Я обязательно воспользуюсь.
Да. Спасибо тебе, что ты поделилась своими сокровенными мыслями. И я, э, верю, что ты найдёшь все необходимые балансы в своей жизни и, м, выполнишь, э, свои цели и желания. Спасибо.